जी। देखिए जब कई लोग ना मिलकर एक प्लेलिस्ट बनाते हैं तो हर किसी का ना म्यूज़िक टेस्ट बहुत अलग होता है किसी को पुरानी क्लासिक सुनना पसंद होता है तो कोई बहुत ट्रेंडिंग बीट सुनना पसंद करता है। तो आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि साझा प्लेलिस्ट में पुराने और नए गानों का संतुलन ये कैसे रखा जाए ताकि ना सब खुश रह सके उसमें?
हुँ। <smacks lips> अह बै देखिए अगर मैं अपनी प्लेलिस्ट की बात करूँ साझा प्लेलिस्ट की मैं सबको तो खुश नहीं खा वो करती हूँ शेयर तो नहीं करती हूँ। आपना खुद का जाता है अपने अ, वास्ते अपना मूड के हिसाब से होता है। तो पुराने और नए गाने देखिए मेरा तो ताल-मेल होता ही है पुराने गानों में अगर मैं बात करूँ अ, देखिए आप बीदी होती हैं सॉफ्ट म्यूज़िक जो होता है जो अगर मैं बोलूँ रोमांटिक सॉन्ग्स होते हैं जो ख़ासकर कि वो सॉन्ग्स कहीं ना कहीं देखिए मतलब जो उसके लिरिक्स और मीनिंग्स हैं तो बहुत पसंद आते हैं मुझे तो वो सॉन्ग्स तो डेफ़िनेटली होते हैं और ये नए गानों में भी देखिए अगर आज अगर मैं देखूँ तो उसमें भी अब कुछ-कुछ थोड़े बहुत अब पार्टी सॉन्ग्स होते हैं और साथ में आप स्टैंड अलोन आर्टिस्ट जो होते हैं उनके मतलब सॉन्ग्स भी ऐड करते हैं अगर उनके पसंद आते हैं कोई ऐसे मतलब जैसे गुरु रंधावा का या फिर करण करण नौल्या का या फिर दूसरों का और साथ में कुछ अ, जैसे पाकिस्तानी अ, कोक स्टूडियो का भी म्यूज़िक होता है उसमें। तो ताल-मेल होता है मतलब सॉफ्ट और पार्टी सॉन्ग्स का, न्यू सब पार्टी सॉन्ग्स का मिलकर होता है। जी।
बिल्कुल। अ हाँ। बढ़िया। ठीक है। बिल्कुल। बढ़िया। अच्छा। सही कहा आपने। अ जी। हाँ। बिल्कुल। समझ सकती हूँ। बहुत ही बढ़िया लगा मुझे जानकर के जिस तरीके से आपने बहुत अच्छे से मतलब बताया उसको। अच्छा तो क्या पुराने गानों की वज़ह से कि मतलब पुराने गानों की जगह ना नई धुनें ले सकती हैं? या फिर पुराने गानों की जो भावनात्मक गहराई होती है वो अभी भी उतनी ही अलग है?
हुँ। हाँ जी, बिल्कुल बित उतनी ही अलग है बात। पहले की की गानों की अगर मैं बात करूँ तो देखिए अ, पहले के गाने ना आप के इमोशन्स और फीलिंग्स को बहुत ख़ूबसूरत तरीके से दर्शाते थे। आज कल के नए गाने नहीं, बिल्कुल नहीं द दर्शाते कहीं ना कहीं अ, एक अ, दौर नहीं होता है मतलब अलग ही अ, लैंग्वेज अ, लव लैंग्वेज यूज़ किया जाता है आजकल के सॉन्ग्स में, अगर मैं बोलूँ तो। तो उस वजह से मैं पुराने गानों को मेरा मानना है कि उसकी जो भावनात्मक अ, जो है उनके मतलब जो इस तरीके से वो इमोशन ज़ाहिर करते हैं, कहीं न कहीं उसका टक अहन टकराव आजकल के नए गाने बिल्कुल नहीं कर सकते। तो मेरे अभी भी पुराने ही गाने टॉप 3 में ही हैं। मतलब नए <chuckles> गाने कभी भी नहीं आते हैं। जी।
बिल्कुल। बिल्कुल। सही कहा आपने। हाँ। सही मानना है आपका। बढ़िया। अच्छा, तो आप बताना चाहेंगे कौन-से जैसे आपने बोला कि 3 पुराने गाने टॉप 3 में हैं, तो वो कौन-से गाने हैं?
<chuckles> जी, अगर मैं बोलूँ सॉफ़्ट म्यूज़िक में मतलब सॉफ़्ट रोमांटिक सॉन्ग्स में अ, जैसे कि पहला जो सॉन्ग है देखिए अ, ये बहुत ही नाइन्टीन नाइन्टीज़ का सॉन्ग है जिसे पूजा बेदी का है, तेरे दर पे सनम चले आए। अ, ये एक है और एक सेकंड अगर सॉन्ग अगर मैं बोलूँ तो, यूँ ही रे। अ, ये य नित नील नितिन मुकेश का है। और एक अ तिह और एक तीसरा जो सॉन्ग मेरा खप्स बहुत ही सॉफ़्ट हो अ, बहुत पसंदीदा सॉन्ग जो है सो वो अ, ये शाहरुख खान का है मतलब ये अ, अपना मैं यहाँ हूँ मैं यहाँ हूँ, बोल के सॉन्ग। जी।
हाँ। जी, हाँ। अच्छा, बढ़िया। ठीक है, बहुत अच्छा। जी। हाँ। समझी, बहुत ही अच्छी पसंद है आपकी। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि क्या गानों की उम्र से ज़्यादा मायने उनके बोल और एहसास रखते हैं?
जी। हाँ, जी। बिल्कुल बोल और एहसास रखते हैं। देखिए अगर मैं बोलूँ एक और एक खूबसूरत गाना है जो मुझे वो भी पसंद वो मेरी प्लेलिस्ट में है। अ, लेकिन अगर मैं बो मोटिवेशनल अगर देखिए आप एक पुराना आशा भोसले अ "जिसे आज फिर से जीने की तमन्ना है आज फिर मरने का इरादा है।" देखिए वो गाना इतना पुराना है लेकिन आप देखिए आजकल के लोगों का न कहीं न कहीं कुछ ना कुछ अड़चनें या ज़िंदगी में आती हैं तो लोग मोटिवेशन खो देते हैं और उन्हें जीने का इच्छा नहीं होता है कहीं ना कहीं बहुत। तो वो गाना देखिए कितना पुराना है और वो गाना इतना पुराना होकर भी उसकी जो लीरिक्स है जो मायने हैं वो कहीं ना कहीं हमारी जो दुर्दशा है वो बहुत अच्छी तरीके से स दर्शाता है। तो मेरा मानना है कि बोल मायने रखते हैं। जी।
पता है। ठीक है। बढ़िया बहुत अच्छा। जी, हाँ। हाँ। वाक़ई। उ, बिल्कुल। सही कहा आपने। ज़रूर। अच्छा तो क्या आपको ऐसा लगता है कि पुराने गाने ना ज़्यादा सच्चे और सोलफ़ुल थे या फिर आज के गाने आपको ज़्यादा रिलेटेबल लगते हैं?
हुँ। अ, अगर मैं बोलूँ बैलेंस बोलूँगी। अ, मैं ये नहीं कहूँगी पुराने गाने पूरे ही मतलब पूरी तरीके से वो होते थे और नए गाने बिल्कुल भी नहीं हैं। अगर आप देखिए मतलब नए गानों का भी अगर मैं बोलूँ तो कुछ ऐसे सॉन्ग्स हैं अभी भी अ, मतलब जो अभी भी हमारी जो प्रेज़ेन्ट सिचुएशन है मतलब जो चल रहे हैं रियलिटी है उसको कहीं ना कहीं वो भी दर्शाते हैं। अ, बहुत चुनिंदाज गाने हैं मतलब ऐसे वो जो पंजाबी लैंग्वेज में भी अ, बहुत ज़्यादा जैसे आजकल पंजाबी लैंग्वेज यूज़ हो रहा है बहुत ज़्यादा हिन्दी सॉन्ग्स में। तो उसमें भी आपको मिल जाएँगे या फिर अ, इ अ, और भी बहुत सारे सॉन्ग्स हैं। तो मेरा मानना है कि बैलेन्स्ड है मतलब अ, सिंगर और ले अ, जो लेखक है लिखने वाला गानों का उसके ऊपर निर्भर करता है वो। जी।
समझी। ठीक है। हाँ। ज़रूर। हाँ। सही कहा आपने। समझ सकती हूँ। अच्छा तो क्या हर दौर का संगीत ना अपने समय की सोच और समाज को दिखाता है? इस बारे में आपकी क्या राय है?
हुँ। बिल बिल्कुल दिखाता है अ, मेरा यही मानना है हर स हर संगीत हर टाइम में जो भी निकलता है वो अपने इसके निका वो करता है। अब देखिए अगर अगर मैं पार्टी सॉन्ग्स के एक अगर उदाहरण लूँ। आप देखिए पहले के जो पार्टी सॉन्ग्स होते थे अ, उसमें मतलब होता था नाच-गाना होता था लेकिन उस तरीके से जो वल्गर चीज़ें जो दिखाई जाती थी वो सब चीज़ें वो टाइम पे नहीं होती थी। मतलब एक द मॉडेस्ट तरीके से इन्जॉय करते थे उसी तरीके से सॉन्ग्स भी बनाए जाते थे। लेकिन आप आज देखिए कल के जो जनरेशन जिस तरीके से प्रेज़ेन्ट है उसी तरीके सॉन्ग्स भी बनाए जा रहे हैं उसी की तरह के अ, ड्रेसिंग हो रही है। मतलब वो सब अपनी तरीके से सामाजिक तरीके से दिखाया जा रहा है। जी और सॉन्ग्स की एक अ, और एक ये तो है उदाहरण पार्टी सॉन्ग्स का है और दूसरे भी ये जो होते हैं, अ, लड़कियों के भावनाओं के मतलब जो लड़की कैसे गुज़र रही है, उसके ज़रिए भी सॉन्ग्स बनाए जाते हैं कहीं ना कहीं। अ, मुझे नाम याद नहीं आ रहे लेकिन होते हैं वैसे सॉन्ग्स। जी।
जी। बिल्कुल। हाँ। नहीं होता था। वाक़ई। समझी। बिल्कुल। <chuckles> हाँ। बिल्कुल बहुत ही अच्छे से आप अपनी भावनाओं को रखा है। बहुत ही अच्छा लगा आपके विचारों को जानकर मुझे। अच्छा तो आप उत मुझे ये बताइए कि जैसे गानों से आपका जुड़ाव कैसे शुरू हुआ? कुछ ऐसा आपने अनुभव किया या बचपन से ही आप गाने से बहुत ही ज़्यादा जुड़ी हुई हैं?
अ, नहीं अ, बचपन से तो गानों से ऐसा उतना जुड़ी हुई नहीं थी। अ, अगर मैं बोलूँ तो टीनएज ऐसा पड़ाव था ख़ासकर कि अ, उम, टीनएज या बोलूँ 10वीं कक्षा से। 10वीं कक्षा से ख़ासकर कि आप जब बोर्ड्स होते हैं ना तो उसके वो जो स्ट्रेस होता था ना उससे ना थोड़ा एस्केप करने के लिए अ, मेरे पास अ अ, वो बाँस अ, मतलब टेप रि अ, रेडियो था अ, उस टाइम पे। तो रेडियो के ज़रिए भी अ, मतलब उस न रेडियो एफएम जो आता था उसमें का सुनती थी सॉन्ग्स उनके अ, गा उस जो भी रिकमेंडेशन्स होती हैं। फिर धीरे-धीरे जैसे मोबाइल आया उसमें सुनना शुरू। तो अपने जो अ, स्ट्रेस को एस्केप करने के तब से मेरा अनुभव अ, स्टार्ट हुआ है म्यूज़िक को सुनने का। जी।
ठीक है। हाँ। ठीक है। बिल्कुल। समझी। ठीक है। हाँ। बढ़िया। अच्छी बात है बहुत ही अच्छा लगा मुझे जानकर के। तो ये भी आप मुझे बताइए जैसे आपकी प्लेलिस्ट में किस तरीके के ज़्यादा गाने हैं? अ, क्या पुराने गाने ज़्यादा हैं या फिर नए गाने ज़्यादा हैं? अ, या फिर कहीं ना कहीं ये कह लीजिए कि दोनों का वाक़ई में संतुलन बना हुआ है?
हुँ। दोनों, वाक़ई में दोनों का संतुलन बट अ, अगर मैं बोलूँ तो <chuckles> जी देखिए, अगर 90s-90s का भी है, फिर 2000 से अ, ख़ासकर के मेरा सबसे ज़ा पे फ़ेवरेट प्लेलिस्ट अगर सॉन्ग्स जो हैं बिलोंग करते हैं, वो 2000 से 2008 के सॉन्ग्स हैं। फिर उसके बाद अभी भी अ, सॉन्ग्स हैं कुछ अ, जैसे कि मैंने फ्य पहले बताया जो कुछ कोक स्टूडियो के सॉन्ग्स भी होते हैं, जो मेरे मनपसंदीदा हैं, वो हैं अ, वो भी सॉन्ग्स हैं। मतलब नए गाने भी जिसमें हैं मतलब जिसमें अगर आप देखें बीट्स अगर ज़्यादा अच्छे लगा रहे हैं या फिर उसका मतलब ज़्यादा थोड़ा पी पीछे का जो लिरिक्स अच्छे हैं, उस हिसाब से नए गाने भी शामिल हैं मेरे उस प्लेलिस्ट में। जी।
<chuckles> बढ़िया। जी, हाँ। अच्छा! जी, हाँ। बिल्कुल। समझ सकती हूँ। ठीक है। बिल्कुल, मतलब ये कह सकते हैं कि आपके पास एक बहुत अच्छी प्लेलिस्ट है और काफ़ी विविधता भी है आपकी प्लेलिस्ट में।
हुँ। बिल्कुल, जी। अ, हाँ, तो अगर मैं बोलूँ अभी के टाइम पे अ, मोस्टली जैसे पंजाबी सॉन्ग्स आ रहे हैं मोस्टली तो उनके सिंगर्स के हैं ही हैं। अ, सब तालमेल बिल्कुल है मतलब पार्टी सॉन्ग्स, वर्कआऊट, मोटिवेशन्स, रोमांटिक, हर चीज़ के सॉन्ग्स हैं समझिए मेरे पास। जी। <chuckles>
ठीक है। जी, हाँ। ज़रूर। वाक़ई। बहुत अच्छा लगा मुझे जानकर के। अच्छा, तो देखिए सोशल मीडिया का तो आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड है, तो ये आप मुझे बताइए कि क्या सोशल मीडिया और रील्स ने गानों की जो लॉन्जेविटी होती है मतलब देखने की ये जो क्षमता होती है, क्या उसको घटा दी है?
हाँ। हुँ। अ, अगर मैं बोलूँ तो नहीं अ, कल कुछ हद तक नहीं कुछ हद तक हाँ भी अगर मैं बोलूँ तो। अ, देखिए अगर रील्स जैसे रील्स की अगर हम बात कर रहे हैं अभी तो अगर मैं बोलूँ कुछ गाने ना क्या होता है आप देखिए उसमें ना ट्रेंड भी चल रहा है मतलब हर कोई इसमें क्या कर रहा है डांस भी कर रहा है। तो कुछ गाने क्या होता है मतलब बो बोर लग बोर हो जाता है आपको फ़िर उसके बाद होता है इस समय के बाद उसका सुनने का इच्छा भी नहीं करता है। और हाँ जी और कुछ रील्स ऐसे होते हैं मतलब जिसमें क्या आप देखिए आप आप पुराने जो सॉन्ग्स हैं वो दोबारा मतलब उसको क्या कर रहे हैं मतलब अ अ, स क्या करते हैं पॉपुलर करने की प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। तो कुछ यादें ताज़ा भी हो रही है रील्स के ज़रिये भी। अ, वो निर्भर करता है कि आप कितना एक्सटेंट तक मतलब ओवरयूज़ कर रहे हो अगर आप ज़्यादा कोई कोई भी चीज़ के लिए ना आप अगर आप ओवरयूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो वो चीज़ मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसकी सच में लॉन्गेविटी खत्म हो जाती है। तो एक मीडियमस अ, बना अगर तरीके से आप ज़्यादा हद तक नहीं करोगे तो वो अच्छा रहता। एक एग्ज़ाम्पल दूँ तो अगर देखें बीच में देखिए डोजा कैट अ, जैसे अंग्रेज़ी सिंगर एक इंग्लिश सिंगर है, उसके इतने सारे सॉन्ग्स इतने रिपेटिटिव थे। हर कोई, हर कोई एक छठा बना रहा था। अब कोई उसके सॉन्ग्स नहीं याद करता है ज़्यादा जो ओमान हो गया या फ़िर जो वो भी दूसरी चीज़ थी। जी।
ठीक है। तो? जी हाँ। सही बात है। हाँ, वाक़ई में। बढ़िया। ठीक है। बढ़िया अच्छी बात है। हाँ। समझ सकती हूँ। बिल्कुल। हाँ। ज़रूर। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। अच्छा तो ये मुझे आप बताइए कि पुराने गानों को आधुनिक बीट्स में डालना, क्या ये संगीत का विकास है या अपमान है क्योंकि आजकल बहुत ऐसे रीमिक्स भी बन रहे होते हैं?
हुँ। बिल्कुल, अ, मेरा मानना है कि देखिए अ, अगर किस तरीके से आप उसे अ, रीमिक्स कर रहे हैं। देखिए अगर आजकल तो बहुत अधिक से अधिक रीमिक्स आपको मिल रहे हैं लेकिन रीमिक्स अभी नहीं हो रहे हैं। रीमिक्स पहले भी होते थे जैसे कि आप देखिए 2000 में भी अ, रीमिक्स होते थे जैसे पुराने गानों की देखिए अ जैसे कि काँटा लगा, शेफाली जरीवाला का या फ़िर अ अ, और भी दूसरे कह दूँ तुम्हें ये भी ऑल ये सॉन्ग्स जो थे वो पुराने गाने के रीमिक्स हैं। लेकिन आप देखिए वो मतलब उसको जस्टिफ़ाई कर, कर रीमिक्स बनाया जा रहे थे और वो हमारे कहीं ना कहीं हम देखिए रीमिक्स भी जो रीमिक्स थे। वो पुराने गानों के वो हमारे फ़ेवरेट भी हुआ करते थे। तो आप किस तरीके से रीमिक्स कर रहे हैं कहीं ना आज देखिए आजकल जो रीमिक्स बन रहे हैं ना सॉन्ग्स उसमें ना रैप भी, रैप लाइन्स डाल दे रहे हैं, रैप म्यूज़िक डाल दे रहे हैं और वल्गैरिटी डाल दे रहे हैं। तो उस वज़ह से ना र उसका सॉन्ग मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं पुराने गानों का अपमान कर रहे हैं आप। तो जी जिस तरीके से आप बना रहे हैं वो इस पर निर्भर कर रहा है। जी।
ठीक है। बिल्कुल। सही कहा आपने। अ, हाँ। बिल्कुल। समझ सकती हूँ। बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल। सही कहा आपने, अच्छा तो क्या म्यूज़िक के ज़रिये किसी भी व्यक्ति की सोच और पहचान झलकती है?
अ, जी, हाँ, मैं बोलूँ तो हाँ, बिल्कुल, झलकती है। अ, देखिए अ, इमोशंस अगर मैं बोलूँ या फ़िर वो कैसे अ, अग अ, समझ रहा है चीज़ों को, उसका जो नज़रिया है देखने का, वो हर चीज़ें झलकती है कहीं न कहीं। तो मेरा मानना है, हाँ, बिल्कुल झलकती है इमोशंस। आप जी।
कैसे? ठीक है। हाँ। बिल्कुल। ठीक है, बहुत ही अच्छे से आपने ये बताया है। तो, ये भी आप मुझे बताएँ कि म्यूज़िक के ज़रिए कैसे आपकी सोच या पहचान, थोड़ी बदलाव आया हो उसमें या कैसे झलकती है?
अ, सोच या पहचान में तो मेरी कुछ ऐसा कुछ हुआ नहीं। हाँ, लेकिन हाँ, मैं वो जो कल स मेरा मानना है कि म्यूज़िक ना एक कला है। अ, मैं ण कोश मैं सोचती हूँ कि जो गाना गा रहा है और जो जिसने लिखी है ये पंक्तियाँ मतलब हर ग हर गाने नहीं अ, मतलब जो गाने जो मीनिंगफुल जिसकी लिरिक्स मीनिंगफुल होते हैं, जो अपने प्रेमी को दर्शाने के लिए, फिर भगवान के प्रतीक का जो होते हैं, वैसे सॉन्ग्स। वो गाने अ, कैसे मतलब उसके भावनाएँ देखिए किस तरीके से वो जो अल्फाज़ मतलब किस तरीके से वो वर्ड्स यूज़ कर रहा है, किस तरीके से वो स्कोर अ, मतलब अ, डेडिकेट कर रहा है, किस तरीके से वो अ, कैसे मतलब उसको जिसको भी चाहे उसको, प्रेमी को या फिर भगवान को किस तरीके से वो अ, वर्ड्स टाइटल यूज़ कर रहे हैं मतलब उनको डिस्क्राइब करने के लिए, वो मुझे कहीं न कहीं एक आश्चर्य करती है कि वाक़ई में क्या म्यूज़िक इतनी अ, कितना ज़बरदस्त एक कला है बोलकर। मेरी सोच और अ, सोच तो बिल्कुल नहीं बदली है। हाँ, कहीं न कहीं मोटिवेशन करती है जैसे कि अगर देखिए आप, कभी क्या होता है अ, हाँ, जी।
जी। हाँ। बिल्कुल, समझ सकती हूँ। जी, हाँ। हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है। अ, हाँ। बिल्कुल। वाक़ई। ज़रूर, आप की बात ठीक है। बिल्कुल, देखिए आपने बहुत अच्छे से ये बताया है। और ये भी मैं ज़रूर आपसे जानना चाहती हूँ ना कि साझा प्लेलिस्ट में हर किसी को मतलब बराबर मौका देने से उनकी ख़ूबसूरती बढ़ती है या कहीं न कहीं गड़बड़ हो जाती है कई बार?
अ, मेरा तो नहीं मानना है। देखिए, अगर मैं साझा प्लेलिस्ट की अगर मैं बात करूँ, देखिए, वो ना कहीं ना कहीं इंसान की मूड के ऊपर, उसके टेस्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है तो अ, टेस्ट और मूड पे डिपेंड करता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि अरे, अब मतलब अ, किसी एक व्यक्ति ने दोनों गा दोनों पुराने, नए गानों का संतुलन किया, तो हर किसी को करना चाहिए। हम किसी पे डिपेंड अ, नहीं कर सकते हैं क्य क्योंकि देखिए म्यूज़िक, म्यूज़िक है मतलब किसी के लिए स्ट्रेस बस्टर है, किसी के लिए कहीं ना कहीं एक रिलैक्स करने की कर मश वो है मतलब मूड है। तो हम किसी को ओप सबके अपने-अपने में ओपिनियन हैं। जी।
ठीक है। बिल्कुल। जी, हाँ। समझ सकती हूँ। हाँ। ज़रूर। बिल्कुल, बहुत ही अच्छे से आपने बताया। तो एक पूरा एक आखिरी सवाल भी है मेरा। ये बताइए कि क्या पुराने और नए गानों का सही संतुलन हमारे जीवन के बदलावों का प्रतीक हो सकता है?
अ, हाँ बिल्कुल। प बह बदलाव का प्रतीक हो सकता है जैसे कि अगर मैं बोलूँ, तो आप देखिए एक अ, कैसे आप अ, होता है ना, पहले के बीट्स में और आपके अब के जो बीट्स में आप कैसे फ़र्क अ, कैसा टेस्ट बदला है आपका म्यूज़िक टेस्ट। अ, कहीं ना कहीं आप देखिए आप कहीं ना कहीं, मेरा अ, नज़रिया है इसमें कि ये भी दर्शाता है कि कई वो व्यक्ति कैसे मतलब वो कोई भी हर जनरेशन के म्यूज़िक को कैसे अपने आपको अ, मतलब निर्भर म कैसे चेंज कर रहा है, मतलब हर टेस्ट में वो हर जनरेशन का म्यूज़िक वो टेस्ट का मतलब स उसे पसंद आ रहा है और वो कैसे उसे ग्रैस्प कर रहा है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो टाइम का है, तो वो ही टाइम का गाना चुनना चाहिए। हर टाइम के गाने उसे पसंद आ रहे हैं। किस तरीके से वो उसे अ, यूटिलाइज़ कर रहा है और किस तरीके से वो देख रहा है, सुन रहा है वो गानों को। जी।
प्रेस में। अ, हाँ। बिल्कुल। सही कहा आपने। हाँ। बिल्कुल। ठीक है। समझी। ज़रूर। बिल्कुल, मैं समझ सकती हूँ आपकी बातों को और आपसे जान करके मुझे बहुत अच्छा लगा, आपके अनुभवों को जान करके, आपके प्लेलिस्ट के बारे में जान करके कि कैसे संतुलन आप रखती हैं और आपकी पसंद क्या है। मैं आशा करती हूँ कि हमारी फिर से बात हो। अभी के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
हुँ। हुँ। जी, मुझे भी अच्छा लगा मुझे मेरी प्लेलिस्ट के बारे में आपको बताके। तब तक के लिए धन्यवाद। जी।
जी।